So, gib Acht. Wie ich das so mitgekriegt habe, ähm, ist es oftmals, dass die selbst nicht da n viel damit zu tun haben, dass die, äh, ähm, Konzerne selbst die Papiere einleiten und die FDA stempelt sie dann nur ab, weil sie, ähm der Konzern selbst hat 'n bisschen research gemacht und das ist auch nicht immer, äh stimmt auch nicht immer. Und, auch Leute, die für die FDA gearbeitet haben, wenn die da aufhören, suchen sich eine hochbezahlte Arbeit in diesen Konzernen und die wissen genau, wie man die Papiere durchkriegt.
Okay. Okay. Ja. Ja, okay, okay werden geschmiert. Mhm.
Ja, genau. So, das ist das Problem. Mhm.
Hm. Ja. Ja, aber ich sage auch, wie's in ganz tragisch finde ich hier, grade in Amerika, wie viele Kinder im Teenageralter schon Antidepressiva nehmen.
Ja, ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, <chuckles> hier. Das ist richtig. Das ist richtig, ja.
Also, das ist. Schrecklich. Das ist sch das hat ja dann.
Na ja, und ich meine, die helfen doch gar nicht, die die, ähm, äh wie ich die Sache sehe, man ist depressiv, weil irgendwas in seinem Leben total schiefläuft. Man hat es bloß noch nicht mitgekriegt und das fängt so 'n bisschen, äh äh, im Kopf wenn man sich nicht gut fühlt und dies und das, ja, und wenn's ganz schlimm wird, dann wirkt sich das auch körperlich aus und jemand etwa eine Pille zu geben, sodass sie nicht mehr depressiv sind, das ist doch nur eine Maske. Man muss das Problem finden und das Problem lösen.
Mhm. Ja,. Ja. Ja, man muss halt die Ursache dran, genau, das ist 'ne Symptom-Behandlung, man geht nicht an die Ursache dran.
Genau. D d das ist alles, was es ist. Das ist alles, was Pharma macht, Symptom-Behandlung. Die wollen nicht, dass Leute besser werden, denn dann machen sie ja kein Geld mehr.
Ganz klar. Ja, richtig, ganz genau. Mhm. Ich glaube auch, das ist so bisschen so dieses
Ja? So ist das. Ja, genau.
Ziel. Ähm, und ich meine, da wird man so als Verschwörungstheoretiker oder so, äh, abgestempelt. Aber ich finde, da muss man einfach mal die Augen öffnen und gucken, was hier los ist. Also überall
Ja. Das ist genau das Ziel. Äh, nein. Ja, das ist keine Verschwörung, das scha das das das jedem direkt vor den Augen. Sie wollen's nur nicht sehen, ja? Mhm.
Ja, genau. Ja, ja. Mhm, genau. Ich finde das auch, also dieses ganze Essen hier und diese also dieser Tablettenüberfluss, schrecklich. Also, ich weiß noch, ich war irgendwann mal beim Arzt, weil, ähm, meine Ohren so gejuckt haben. <chuckles> Das war total blöd, ne, die haben so genässt. Ich dachte, ich habe da 'ne Entzündung drin. Dann hat der Arzt da reingeguckt und sagte: „Nö, da ist keine Entzündung.“ Ja, aber hat mir da, äh, irgendwie so, ähm <tsk> so 'ne Kortison-Salbe verschrieben. Ich sage: „Ja, aber was ist denn das?“ ja, genau, genau.
Mhm. Aha. Ja, ja. Na ja. Mhm. Ja. Ja. Aha. Ja? Aha. Aha. Aha und Cortison, das ist ja der Hammer.